Ja, genau. Und deswegen, ähm, legt da nicht jeder genau, da legt nicht jeder, glaube ich, Wert drauf einfach unbedingt, ne? Ähm, genau. Aber, äh, ich habe dir ja erzählt, also, so früher, ne, fiel mir Blickkontakt schwer irgendwie, ne? Meinte ich ja gar nicht mal aus Desinteresse oder aus Unsicherheit. Ähm, ich wusste einfach erst mal nicht, dass es überhaupt höflich ist, ne? So was erlernt man, ne? Das ist Sozialisation, finde ich auch irgendwie, so 'n Prozess.
Ah ja, dann ist egal. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Genau das wurde mir auch von den Eltern gesagt, ja. Man schaut den Leuten in die Augen.
Mhm. Ja. Und, ähm, genau, jetzt ist es ja immer s trotzdem noch so, dass man so für sich wertet, so, ja, schau schaue ich gerade zu viel, ne, oder schaue ich zu wenig? Ähm, und das is da da finde ich immer so 'ne gesunde Balance, ne? Ich, ne, also, so ich finde so so für mich habe ich, zum Beispiel, gefunden, äh, 70 % in die Augen schauen und 30 % so, ne, wegschauen und dann, äh, während des ganzen Gespräches, ne? Also, nicht jetzt äh, genau, ne? Und nicht immer ne, genau, das ist auch so für mich zum Beispiel auch ein entspannter einfach, ne? Wenn wenn jemand mich auch nicht ganz weit, äh, d mit mit seinem Blick durchlöchert und so, ne? Das ist irgend öh
Ja. Genau. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, ja, ja, das ist unangenehm, wenn man so angestarrt wird. As äh
Genau. Das ist ne? Und vielleicht ist das so der Naturinstinkt auch irgendwie bisschen, dass man ne, dass man sich so bedroht fühlt, ne? Und durch die, äh ich ich theo ich mache grade paar 'n bisschen Theorie, ne? Also, so, fü durch ähm, durch die Sozialisation wurde das ja bisschen so, ne, anders gewertet, ja? Äh, v von den Menschen und deswegen aber trotzdem ist das noch so so, hm, vielleicht 'n Urinstinkt, weißt du? So unangenehm einfach, ne?
Möglicherweise, ja. Mhm. Ja Ja. Ja, ja, ja, ich weiß. Ich weiß, wie du meinst. Ja, ja, bedrohlich. Aber Blickkontakt spielt ja auch 'ne Rolle zum Beispiel beim Flirten. Wenn du auf Unipartys gehst oder auf Studipartys oder Erstsemesterpartys und bist in Flirtlaune. Da spielt der Blickkontakt auch viel
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Genau. De definitiv. Da da da hast du auch recht, das wollte ich sogar auch gerade ansprechen. Also, so in 'ner Flirtsituation und auf 'n Date, ne, da ist auch gut, also, so, da da sieht man schon so kann man schon so Signale lesen, ne? Äh, wenn man, ähm
Ja. Ja. Ja. Genau, ja. Also, an den Augen und auch an der Körpersprache, wenn man dann die Augen mit den K mit der Körpersprache verbindet, finde ich.